Ah, kapagka wala 'yong iyong, ano, bayaw, bumibili ka ba sa ibang lugar ng biryan <laughs> bakit?
Hmm. Hindi po. Hindi po talaga. Nakakatikim lang po talaga nakakatikim lang po talaga kami niyan 'pag dumarating 'yong bayaw ko kasi parang ano kasi, parang, alam mo 'yon 'yong pagpe-prepare niya pa lang no'ng mga ingredients, pagpe-prepare niya palang ng pagkain, napaka alam mo 'yon, napakamahi ah, pinakama maselan na bagay ba. Alam mo'yon, 'yong pi alam mo 'yong pagkain na yes po, alam mo 'yong pagkain na 'yong kakainin mo na pinaghandaan 'yong dumaan sa proseso na, alam mo 'yon?
Mm. Ah, so para talagang sobrang <scoffs> Ah, oo, 'yong talagang 'di ba gano'n nga, eh, kasi 'pag sa restaurant trabaho, kapag pinagluto sa 'yo may pagmamahal, kaya iba 'yong effort, 'di ba?
Yes po. Mm. Hmm, 'yon 'yong mga yes po. Eh, kasi mayro'n naman, mayro'n din naman dito sa 'min sa Mindanao na nagbebenta ng ganiyan, ng biryani. Pero nasa kalsada ba 'yong nilalako lang po ba, na parang
Oo. Oh, bakit ayaw mo? Hmm, anong pinagkaiba ba?